Отлично, да.
Вот, поэтому он такой, э, создает, то есть, уютный вечер, добавляет, я бы сказала, такую нотку, э, комфорта. И, учитывая, что в принципе даже вот сейчас уже наступает такой зимний период, это очень так красиво смотрится, хорошо гармонирует с какими-то декорациями новогодними дома. И поэтому хорошо вписывается, так, в наше понятие "комфорта и уюта."
Мгм. Ну, да, наверное, картинка получается классная, и на фотографиях тоже, да? А бывали ли у тебя ситуации, когда, ну, вот что-то идёт не по плану, да. <grunts> Э, не ус ну, вот что-то не успели, что-то, э, не запланировали, и если да, то как ты справлялась, э, с такими моментами, может быть, что-то недавно случилось, можешь вспомнить?
Да, ам Так, но у нас было такое, что, например, мы, э, думали, там, о каком-то блюде, я не помню, честно говоря, что это было за блюдо, и мы были уверены, что у нас есть, там, какой-то 1 ингредиент дома, а его не оказалось потом. Почему-то вот мы были уверены, сто процентов. А, в такой момент, если, конечно, магазины ещё были открыты, то мы бежали купить, э, ингредиент. Мне кажется, у нас такое было уже несколько раз. И был 1 момент, когда мы вообще на ходу меняли блюдо.
Мгм. Так.
Вот, поэтому, как бы, быль было вот в итоге
Но гости же, э, чаще всего не знают, что будет, или вы с ними тоже как-то это обсуждаете?
Да, да, нет, э, не знают. И вот иногда для создания такой ещё более уютной атмосферы пару раз, не всегда, но мы так делали, мы писали прям на столе, э, такую брошюрку-меню. То есть: "Сегодня на нашем а-а" да, <chuckles> такое
Ага. Ничего себе. У вас прям целый, э, ресторанный, э, да, эм, меню рес ресторанное, да.
Мы любим так немножко, неп да, такой креатив, немножко, немножко такой, ещё больше уютной атмосферы добавить. Ну, такое случалось нечасто, но было пару раз. Прям вот давно мы что-то не делали. Нужно, кстати, э, вспомнить эту нашу привычку. Э, вот, поэтому в принципе мы, э, вот в тот раз, мы, наверно, не писали, потому что я помню, что мы какой-то у нас ингредиент, в общем, отсутствовал, и пришлось менять. Бывает такое, что, например, э, человек приходит, ну, там, не знаю, выехал откуда-то далеко, там, приехал раньше, то есть приходит пораньше. Вот. А ты, например, там, в душе, ну или ещё что-то. То есть бывало такое, что там с мокрой головой, например, встречала человека. Ну, тоже такие, э, близкие друзья, поэтому, в принципе- это нормально, э, ну, ничего такого. Э, таких каких-то примеров То есть, мы довольно-таки ответственно к этому подходим. Нам нравится, когда у нас дома есть гости. Мы тоже любим ходить, э, в гости к нашим друзьям и поэтому, в принципе, продумываем всё, э, заранее.
Мгм. Мгм. Ну, да.